<smacks lips> Ja, gute Frage. Ähm, vielleicht äh, vielleicht beides, ähm, vielleicht auch bisschen Neid oder so. Ich meine, mein Leben ist superinteressant, ist halt so. Und ihres, wenn ich's jetzt mal vergleichen m muss, so nebeneinander stelle, dann ist es weniger interessant, sage ich mal. Ähm, aber ich meine, wenn's ihr Spaß macht, dann ist doch gut so, und ich würde sie nie dafür verurteilen. Von daher, ich glaube ich glaube schon, dass das ja, entweder das ist Neid oder dass die einfach, ja, mir 'n schlechtes Gewissen machen will oder vielleicht auch helfen will. Vielleicht ist das alles 3, wenn bei mir so 'n bisschen mit reinspielt.
Mhm. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also, du hast ja gesagt, sie ist 'n bisschen härter, sage ich jetzt mal, ne? Und oft ist es so, dass solche Menschen nicht so gut mit Emotionen umgehen können und sie nicht gut ausdrücken können. Das heißt, wenn sie zum Beispiel ein sehr direkter Mensch ist sie sie weiß vielleicht gar nicht, dass es verletzend ist, wenn sie da mit anderen Leuten drüber redet oder oder wenn sie da hart drüber redet mit dir, ne, obwohl das für dich natürlich nicht so das Richtige ist. Und es ist ja so, dass Menschen verschiedene Gesprächmuster Gesprächsmuster haben, Kommunikationsmuster. Und falls sie so ein harter Typ ist, und du hast ja selber schon gesagt von dir, dass du sehr ein emo ein sehr emotionaler Typ bist, dann weiß sie das vielleicht gar nicht, dass sie dich damit verletzt. Also, ich finde, das ist ganz wichtig, damit darüber zu reden, weil so kann man diese Differenzen feststellen und dann halt eben auch für sich selber feststellen: „Okay, will sie mich verletzen oder will sie mir wirklich nur helfen?“ Und daran, genau, kann man dann Entscheidungen treffen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Mal so 'n bisschen Forschung betreiben, „okay, wo kommt das überhaupt her?“ Und dann von da aus a anknüpfen. Ne, okay. Ja, hast du schön gesagt. Danke für die Tipps.
Genau. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Viel Erfolg.
Ja.